Ehm, infatti. Infatti, infatti ha ricevuto un sacco di, ecco, critiche giustamente perché, dai non puoi mettersi davanti a uno schermo e dire una cosa del genere. Ma scusami, mi dispiace che tu sia sommerso da tante cose, che tu sia stressato, però ecco se pensi che siano allo stesso livello allora vai a lavorar in fabbrica 8 ore a turna e dimmi come ti senti, non lo so. Boh, vabbè.
Sì, sì. <chuckles> Sì, sì, sì. Esatto. Allo i immagino che comunque a livello psicologico è un po' stancante, ma comunque te la sei scelto tu. Cioè
Eh, sì, mh. Certo, certo. Eh infatti, questo non lo metto in dubbio, però come dicevi tu, son pur sempre f soldi facili, no, quindi ecco, mhmm, boh, magari non dire certe cose, perché poi dai l'impressione di essere un po' alienato e non avere idea di quello che succede nel mondo reale, perchè ecco. S sì.
Esatto. Esatto, sì, sì, sì. Esatto, eh, forse è questo proprio il punto, il fatto che si si considerano forse una categoria al di sopra della plebe, praticamente. Cioè, mhmm, <tsk> c'è il c'è il loro circolino tra influencer. Poi infatti se noti, tipo c'era stato uno scandalo sugl ehm, sugli eventi degli influencer in cui dicevano che se hai pochi funf ehm, pochi, mhmm, seguiti e e sei già emarginato. Cioè capito, si categorizzano pure loro addirittura, col numero dei follower.
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Ah, sì. Followers tipo sì. Mh-mh. Sì. Ma capito? Sì, tu hai ragione, capito? È una cosa allucinante, è una gerarchia sociale quel mondo, praticamente. E penso che i rapporti che si stringano, per carità non metto in dubbio che ad una certa le persone siano div veramente amici amiche, penso che i rapporti siano per lo più per convenienza, capito? Nel senso, io si sono amico in base a quello che tu mi puoi dare, in base alla visibilità che posso ottenere standoti vicino. Sì, boh, è un po' un mondo marcio sinceramente, quindi. <chuckles> Sì. Mh-mh.
Sì. Esatto. Sì, sì, sì. Assolutamente, concordo. Sì, sì, sì. Esatto. Concordo. <chuckles> Sì, sì, sì, sì, non non non mi piace ma penso che comunque andremo ves verso questa direzione.
Mh-mh.